Iya dong, tentu aja.
Iya, bener, kalau misalnya Kakak tuh biasanya kalau sama temen deket tuh curhat apa aja sih? Biasanya berpengaruh enggak sih, Kak? Menurut Kakak tuh berpengaruh enggak dalam keputusan yang mau Kakak ambil gitu?
Eee, kalau sama temen deket itu kayak aku ngobrolin banyak hal sih, dari kayak kehidupan sehari, masa pertemanan, kerjaan, bahkan, eee, hubungan romantis pun sama temen itu kayak terbuka banget sih.
Mhm. Mhm. Mmm, sama sih sama, apalagi heeh, gimana Kak? dan
Dan mhm. <chuckles> Dan, eee, kalau misalnya dalam mengambil keputusan penting dalam hidup aku tuh, eee, aku melibatkan teman sih. Aku sering, eee, nanya pendapat mereka dulu, "Kalau ini keputusannya bagus enggak?" Gitu.
Mhm. Mmm, iya, sama sih Kak, aku juga kadang sering gitu sih. Tapi biasanya keputusan itu, eee, Kakak ambil juga nggak sih kayak misalnya, oke, eee, saran dari temen Kakak tuh gini gini gini, terus ya langsung diambil atau misalnya langsung dipertimbangkan dulu tuh?